जी, देखिए कोई सब्ज़ी बनी हो तो उसे तो गर्म कर दिया जा सकता है या उसमें कई बार मसाले हल्दी और अलग से थोड़ा स्वाद जोड़ा जा सकता है। लेकिन अ, जैसे हम कई बार चावल बच जाता है, तो बहुत घरों में देखेंगे कि चावल में हल्दी डाल दिया जाता है, नमक डाल दिया जाता है और उसे फ्राई कर दिया जाता है। और फ्राई करने के बाद जो उसके स्वाद होते हैं वो एकदम से फ्राइड राइस का एक रूप ले लेता है।
अ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल सच। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। ओ हो, हो, हो! अरे! बिल्कुल, बिल्कुल, अति उत्तम।
जी, तो ये बहुत ज़्यादा घरों में हैं होते हैं कि, सिर्फ़ बासी चावल बचा हुआ वो कोई खाना नहीं चाहता। लेकिन जब वो फ्राइड राइस बन जाता है तो एक अलग ही उसकी ख़ासियत हो जाती है खू खूबी हो जाती है, है ना?
बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप बिल्कुल सच कह रहें हैं। और वैसे आपने कोई अ, कह लीजिए कि कोई ऐसे अ, कोई आपने कोई नई रेसिपी सीखी हो किसी चीज़ के बारे में और जो कि आप कभी लोगों के साथ या कह लीजिए अपने परिवार वालों के साथ साझा करते हों तो वो कौन-सी होगी? किस अ, कै मतलब किस वस्तु की होगी? और आपने उसके बारे में सबसे पहले कहाँ सुना था?
हाँ, बिल्कुल देखिए अ, हमारे भारत में इतनी खाने की चीज़ें हैं कि चर्चाएँ कम ही ना हो। और सबसे ख़ास लगता है कि जब अ, चोखा बनता है, जो आलू को पका कर हम उसका चोखा बना लेते हैं या बैंगन को पका कर हम उसका भरता बना लेते हैं, या टमाटर को पका कर हम उसका चटनी बना लेते हैं, या धनिया को पीस कर हम उसका एक चटनी बन तैयार कर लेते हैं। तो ये बड़ी ख़ास होती है लेकिन कई बार हम देखिए बासी चीज़ों को अ, स्वाद बनाने के लिए या बेहतर करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं चोखा, भरता, चटनी तो ये सब जो है ना कहीं न कहीं हमारे खाने के स्वाद को बिल्कुल बदल देते हैं, और एक नया तरीका बन जाता है। और जो हम फेंक सकते थे फेंकना ज़रूरी हो जाता था उसको भी हम जो है इस्तेमाल में लाते हैं। जी।
उम, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। ओह! अरे वाह, वाह! हाँ जी। ओये होये होये! जी, जी। ओह! ओह! अरे वाह, वाह! अच्छा जी। ओह! अरे वाह, वाह! बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो आपने मुझे बताई। और कह लीजिए कि आपके साथ बात करते-करते मुझे वैसे बहुत जोर से भूख लगने लगी है और, मैं यही आशा करता हूँ, कि हमारी बात दोबारा जल्द फिर होगी और मुझे आपके अनुभवों को जान के आपके चटपटे स्वाद को जान के जो है बहुत अच्छा लगा।
अच्छा।

हाँ, जी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ऐसे तरीके हो सकते हैं और अ, मैं देखता हूँ कि जो रेसिपीज़ के जो वीडियोज़ होते हैं, आने वाली जो वीडियोज़ होते हैं वहाँ तो एक-से-एक तरीका बताया जाता है। अ, वैसे मैं अ, एक बार परीक्षण किया था कि जो सब्ज़ी बच गए थे वो काफ़ी स्वादिष्ट थे, लेकिन वो अगर इस्तेमाल में नहीं आता तो फेंक दिए जाते, तो मैंने कोशिश की कि चलो मैदा अ, और आटा उम, सानकर इसे स इससे समोसा बनाने की कोशिश
हाँ, हाँ। जी, जी। अ, जैसे, जैसे? ओह! उम, जी, जी, बिल्कुल। ओह! अरे, वाह! वाह! अति उत्तम।
<chuckles> वो सब्ज़ी का अ, मसाला तैयार करते हुए पूरा समोसे वाले अ, जो स्वाद होते हैं, उसे वही कोशिश किया बनाने की और जब बनाकर तैयार किया तो वो सच में एक अच्छा समोसा का रूप लेते और स्वाद भी बहुत खास था। सभी को बहुत पसंद आए। जी।
हाँ, हाँ। हाँ जी। अरे, बहुत अच्छे। अरे, वाह! वाह! बहुत बढ़िया। तो ह वैसे क्या आपने समोसे में आलू के ही बनाए थे या किसी और कह लीजिए सब्ज़ी के?
हाँ, वो सब्ज़ी आलू का ही अ, था और उसमें थोड़े आलू के साथ फूलगोभी भी मिला हुआ था। तो उसमें हमने अ, पूरे समा समोसे वाले मसाले बनाने की पूरी कोशिश की कि वो बिल्कुल अलग न लगे। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि उम, बहुत सारे घरों में जो खाने बच जाते हैं तो उसको फेंकने की बजाए उसका इस्तेमाल करके एक नया रूप दे दिया जाए, गर्म करके ताज़ा करके खाया जाए है ना?
ओह, अरे वाह! वाह! बहुत अच्छे। अरे, वाह! वाह! हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सच कह रहे हैं ये तो, अति उत्तम। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ही सच बात कही है, तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कार्य ज़्यादा कठिन है? कह रहे हैं कि किसी नए भोजन को बनाना या कह लीजिए जो भोजन रखा हुआ है, बचा हुआ या कहते है ना बासी भोजन या कह लीजिए उसको कुछ ऐसा करना है कि वो पहले से बेहतर हो जाए और सब लोग खा भी लें बिना कोसी किसी के लिए नाटा-नोटी के?
हाँ, हाँ।